Oi, eu estou com um pouco de problema assim eh, pessoalmente porque eu estou percebendo que eu estou bem ansiosa na hora que eu, que eu vou viajar e eu vou explorar assim lugares novos, novos países, culturas, e eu queria um pouco da da da sua opinião e conselhos, o que que eu posso fazer para me tornar menos ansiosa?
Tá, entendo. Olha 1º para gente ir meio que mapeando isso né, da onde que vem essa ansiedade, como é que ela se manifesta, eu queria saber, eh, se existe algum lugar específico que te deixa ansiosa, sabe, se você fica mais ansiosa para o tipo de turismo de natureza, de cidade, me explica melhor assim como é que funciona essa ansiedade em você?
Sim, então a maioria das minhas viagens que eu que eu faço e que eu já fiz até então, foram mais para cidades grandes mesmo, para conhecer os lugares turísticos né então, Londres, na Bélgica foi ali na em Bruxelas, então tudo tudo cidade grande, sabe, então, eu não sou muito fã, bom eu nunca viajei pensando em explorar a natureza especificamente ou algo um pouco mais mais radical assim, então a viagem bem básica no caso mesmo.
Sei, entendo. Aquela coisa bem, bem turista mesmo assim, né.
Exatamente.
Entendi. E aí me conta como que vamos por ordem cronológica 1º, né, essa essa ansiedade que que é nociva no caso né, sem ser aquela ansiedade boa de viajar etcétera, a ansiedade nociva. Ela se manifesta antes de você viajar ou durante?
Uhum. Sim, sim eu. Então, eh, sempre começa 1 dia antes do dia qu que eu vou pegar o avião sempre, sempre, sempre. Então eu tô bem eu tô tranquila eu finalmente acho que não vou ter aquele nervosismo que geralmente eu tenho na hora de viajar, chega assim, sei lá, na noite um pouquinho antes de dormir na noite anterior já começo ficar ansiosa e quando é de manhã, fi ansiedade pura assim adre adrenalina, sabe.
Uhum. Então você você considera ali meio que o pico da ansiedade é na manhã da viagem, ali são as horas antecedentes a viagem, você considera que é o pico da ansiedade?
Sim, sim mesmo não não importa a hora do dia se eu for acordar e ter que ir direto para o avião ou se é só no no horário da noite é o que surge mais a ansiedade de eu ficar tipo assim, até tremendo um pouquinho sabe, eh, é no na manhã que eu que eu acordo do dia que eu vou viajar.
Entendi. Olha interessante você falar dessa manifestação física da sua ansiedade porque justamente essa era minha era a curiosidade que eu tinha, né, eu queria que você explicasse, eh, de forma para gente entender, né, de forma corporal de fo de forma física, como que essas ansiedade se manifesta em você, assim, me dá me dá detalhes dos seus sintomas físicos digamos assim.
Sim. Sim, sim, eu real eu realmente sinto fisiologicamente a manifestação da minha da minha ansiedade sobretudo quando eu vou viajar. Eu também fico ansiosa com outras coisas na minha vida mas nunca chega ao ponto de de se manifestar biologicamente, né, tipo assim eu senti no corpo mas quando eu viajo, eh, realmente isso acontece e eu tenho isso que eu falei, né, eu sinto eu meio que tremendo sabe, eu sinto um aperto assim na na região do <clicks tongue> aqui do do peito sabe, não não não é um isso, não é um aperto de verdade, sabe eu só sei lá eu não sei explicar direito e eu também preciso ir no banheiro para fazer número 2, que eu fico nervosa também.
Parex. E, até o seu estômago ali se manifesta com isso.
Uhum. Exatamente e assim, sempre antes de viajar o meu estômago fica realmente mal e eu preciso ir ao banheiro, algumas vezes só uma vez, outras vezes, hã, mais de uma mais de uma vez é, e tipo assim eu eu nunca como nada muito pesado nos dias que vai chegando a viagem, justamente para não dar não ficar desconfortável, não se passar mal, então eu sei que não é algo que eu comi, realmente a manifestação da minha ansiedade como você como você disse.
Entendo. Entendo. E te dá dor assim, como se fosse uma uma gastrite nervosa, ou não, é só o seu intestino que ele avisa que ele precisa, ali, ir no banheiro mesmo?
Não é nenhuma dor não não é nenhuma dor essa. Realmente, eu começo a sentir um pouco de desconforto que no no dura muito tempo, e aí já dá von da da já dá vontade de de precisar ir para o banheiro, ou às vezes eu nem espero essa vontade, já vou direto porque eu meio que acho que vai ser aquilo e realmente é a ansiedade agindo no meu corpo.
E aí você já reconhece, né, você essa era a minha próxima dúvida, você reconhece, você fala assim: "Olha, isso aqui é ansiedade, isso aqui é um medo irreal e etcétera", ou você fala: "Não, eu tenho motivos, eh, racionais pra me preocupar, porque é meu passaporte, porque é a minha mala"? Eh, o que que vem na sua cabeça assim, ou é são só manifestações físicas, é só uma sensação de mal-estar, ou você tem medos, entre muitas aspas, racionais, assim? Você tem algum tipo de receio quando você vai viajar? Me conta melhor o que que você sente na sua cabeça, né, eh, essa confusão aí que fica aí dentro, como é que ela como é que ela se desenvolve?
Sim, na verdade, essa é é uma é uma ótima pergunta eu nunca passei para parei para pensar nisso sabe, eh, <clicks tongue> eu creio que é uma mistura dos 2, ah, porque como mulher, e quando eu viajo sozinha, né, que ultimamente, eu eu estive viajando mais sozinha, eh, n com nenhum amigo ou nenhum nenhum parente, eh, t eu tenho que ter um certo receio, eu tenho que ficar atento o tempo todo, né, para que nada de ruim aconteça comigo, porque a gente ouve muita coisa ruim acontecendo <clicks tongue> no com com coisas ruins acontecendo com mulheres, né, no no aeroporto, te pessoas tentando fazer bom, ah, então isso me deixa um pouco ansiosa, porém não é a parte que mais me preocupa sabe, eu acho que é uma mistura, é mais algo irracional, porque eu sei que nada de ruim vai vai acontecer, eu estou com o meu com o meu passaporte, eh, eu tenho um passaporte europeu, então eu vai ser muito fácil de passar pela imigração, ah, quando eu venho aqui para Europa, e quando eu vou, sei lá, para região do Estados Unidos também não tem grande problema sendo eu europeia, eu eu sempre, eu fico eu coloco a minha mala na na balança, então eu sei que não vai passar a quantidade de peso s eh, necessária. Então eu j eu meio que eu me precav me precaveio? Ah, <clicks tongue> antes da viagem.
Entendo. <chuckles> Tomo precauções.
Isso, obrigada, eu tomo preocupações ah, para para viagem, então eu sei que nada de ruim vai acontecer, sabe. Apesar de que sempre pode.
<chuckles> Sei, claro, claro. É, não, entendo, é um medo é um medo real, né, infelizmente a gente não vive tempos de tanta paz assim, né, a gente está vendo aí, nos noticiários que cada vez mais, eh, golpes das me diferentes maneiras aconteçam, eh, e legal ter batido esse papo com você antes, porque dá para entender que é, de fato, uma coisa irracional mesmo, é ansiedade na sua mais forma na sua mais pura forma, digamos assim, né. Não tem um negócio com com o seu passaporte, com o peso indevido de malas, enfim, eh, e você dessas pessoas que você faz um planejamento assim, bem organizado de viagem, você fala: "Bom, eu vou ficar no hotel tal, porque ele é próximo à estação, e aí ele é próximo do evento que eu vou", ou você mai meio que ale de forma aleatória pega o primeiro hostel que você viu, como é que é a sua preparação para viajar?
Então é Sim. Exato. Aham, exato. Uhum. Eu eu não diria que eu sou super organizada na na <clicks tongue> no meu planejamento de de viagem. É claro que eu pesquiso para ver qual é a região dos hostels que eu quero ficar, para se para ver se é muito longe, quanto tempo eu vou se é melhor ficar em um hostel mais perto e pagar menos transporte ou mais longe e pagar um pouco mais de transporte, eu vejo, eh, e essas coisas. <sniffs> Ah, mas eu não planejo muito direitinho assim não, eu vou meio, tipo assim, a a as coisas que eu vou visitar, eu faço uma lista do que eu quero e, se deu para visitar tudo, ótimo, se não deu, está ok, eu não eu não faço tipo assim, eu não faço todo um cronograma do que que eu vou visitar, o que que é mais perto um do outro, sabe. E eu tento, na maioria das vezes, ir para os países em que eu tenho colegas que moram lá, para não ter que pagar hostel, então eu acho que é a primeira coisa que eu vejo antes de, ah, decidir se eu vou viajar ou não. E, depois disso, eu vejo o hostel, e aí aquela coisa que eu falei, o que o que deu para ver, deu, o que não deu para ver, não tem problema, é mais ou menos isso.
O Entendo. Entendi. Ah, então deu para mapear aí, que você é uma viajante até que precavida, né, você não não sai comprando o primeiro hostel, etcétera. Então assim, isso já comprova ainda mais que é uma ansiedade racional mesmo, né, tudo bem que é tautologia falar ansiedade racional, porque é quase que a mesma coisa, mas deu para ver que é uma ansiedade assim, que ela vem de de do seu corpo mesmo, né, não é uma coisa que é uma preocupação externa que se manifestou. Eh, e aí eu acho que aí vale sim, algumas, eh, sugestões do que você pode fazer na prática, sabe, para mitigar isso, entende?
Uhum. <chuckles> Sim. Uhum. Sim por favor, me fala! <chuckles>
Olha, eu acho que a 1º de todas, isso tem muitas comprovações científicas e etcétera, parece ser uma coisa tão simples, porque é uma coisa que a gente faz, literalmente, desde o dia que a gente nasce, <chuckles> até a nossa última vez, que é respirar. Então, eu acho que antes de você, ali, nos dias que antecedem, isso óbvio que são testes, né, e você vai fazer isso de forma gradual ali, passinho de formiga, mas eu acho que nos dias que antecedem a viagem, principalmente nesse pico, eu acho que você tem que tirar um tempo para meditar, não igual um monge budista ali, de perna cruzada. Não, tirar um tempo do celular e etcétera, ficar em um canto mais cômodo da sua casa ali, que está mais quentinho, e começar a fazer exercícios de respiração. Eu não consigo te precisar um exato, porque cada pessoa se manifesta de um jeito, mas, por exemplo, eh, respirar em 4 segundos, prender a respiração em 4 segundos e soltar em 4 segundos. Aí você vê qual que é a melhora assim, se você respira em 5 e solta em 4. respira em 6 e solta 3, enfim, você você mede ali, como é que a sua respiração melhora, eu acho que isso já ajuda muito mesmo, as técnicas de respiração, porque você toma controle do seu próprio corpo. E a 2° técnica também extremamente óbvia, mas que funciona e a gente esquece de fazer é, são palavras de afirmação, e e e confrontando possíveis cenários cata catastróficos na sua cabeça, sabe. Tudo isso que você me falou: "Como eu tenho passaporte, minha mala está pesada, vou para um lugar seguro", na sua cabeça faz sentido, mas eu acho legal você verbalizar isso, sabe, que eu acho que abaixa bastante, mas obviamente que não vai ser em 1 vez, nem 2 que isso vai resolver, mas, a longo prazo, eu tenho certeza absoluta que você vai ficar menos ansiosa antes das suas viagens.
Hum. Ok. <laughs> Sim. Ok. Uhum. Sim. Sim. Ok. Sim, eh, eu eu vou tentar colocar isso em prática, porque realmente eu não eu não colocava essas palavras de afirmação, e muito menos de a a questão da respiração, mas eu vou tentar começar a fazer isso no no dia da minha viagem, que é o momento que eu fico mais ansiosa. Obrigada pelos seus conselhos.